อ๋อ เหรอคะ ไม่กินกากด้วยเหรอ?
ใช่ ไม่กินกาก อะฮะ กากมันก็ต้มออกมาเป็นน้ำแล้วมัน ก็หมดคุณค่าทางอาหารไปแล้วเนาะ อืม มันก็จะเหลือแค่กากใย
อืม อืม อ้าว แต่มันก็มีไฟเบอร์นะ แต่เขา
ใช่ แต่อันนั้นเขาก็ไม่ได้ให้ ไม่ได้ให้กินมัน แข็ง อืม ก็กินก็ไม่อร่อยเนาะ เราก็เริ่มจากการกินน้ำอันนั้น แล้วก็กินน้ำรากบัวเนาะ ก็ไปซื้อรากบัวเนี่ยมาต้ม อ่า ทำเองหมดเลยนะ แล้วก็ เอ่อ งดเนื้อสัตว์ที่ใหญ่กว่า เอ่อ ส ใหญ่สุดก็คือกุ้งอะให้กินได้ ใช่ ไม่ได้ ไม่กิน เอ่อ ปลาก็ เออ เขา มีปลาตัวเล็ก ๆ เออ ปลาซิว ปลาสร้อย เออ ใช่ <laughs> คือใหญ่กว่านั้นก็กินไม่ได้ คือตาม ทำตามกฎเขาเป๊ะ ๆ เลยนะ อืม แล้วก็โปรตีนก็คือ โปรตีนก็กินไข่ ปี 2 ปี สอง ปี
อ๋อ โอเค ๆ อืม ฮะ! คือไก่ก็กินไม่ได้ <laughs> แล้วก็กุ้ง มีอะไร บ้าง ปลาซิว ปลาสร้อย อะมีบา <giggles> โอ้โฮ! เดี๋ยวใช้เวลานานไหมคะเนี่ย? เออ ๆ ๆ เฮ้ย! นานมากเลยนะ แต่เราก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ใช่ไหม? ทำตามที่เขาบอกได้
นานแต่ เราปรับ แต่ว่าช่วงที่ 2 เดือนแรกอะ เราเริ่มกินยาลดลงวันเว้นวันนะ อา เราก็เริ่มเลยรู้สึกว่ามันได้ผล เพราะว่าเราไม่จามแล้ว อืม เราไม่มีน้ำมูกไหล แต่เราไม่ได้กินยาด้วย
อือ ๆ ๆ อือฮึ อ้อ ก็คือ เดี๋ยวนะ สรุปเราลดพวกสารเคมีต่าง ๆ พวกสารปรุงแต่งต่าง ๆ ใช่ไหม? แล้วก็กินพวกน้ำข้าว ธัญพืช แล้วก็สัตว์ที่เล็กกว่ากุ้ง แล้วก็ เอ่อ แบบผักผลไม้อะไรก็กินปกติใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ แล้วก็งดเนื้อสัตว์ ใช่ ใช่ ใช่ กินปกติเลยค่ะ แล้วก็เวลาที่เราไป บางทีอะถ้าเราไม่ได้ทำอาหารเองอะ เราก็จะไปสั่งแม่ค้าว่าให้ทำข้าวผัดแบบว่า แค่ไม่ ไม่ต้องใส่น้ำปลา ไม่ต้องอะไรเลย แม่ค้าไม่ค่อยอยากทำเนาะ มันออกมาแล้วมันจะไม่อร่อย ใช่เปล่า? เออ เขาก็ไม่ค่อยอยากทำ อืม เราก็ต้องอาศัยว่า เออ พกข้าวไปกินเอง เราก็จะกินพวกข้าวกล้อง ใช่ ข้าวขาว ไม่กิน
อืม อืม อา ใช่ ใส่เกลือได้นิดหน่อยเท่านั้น อืม เหรอ? แล้วเรากินได้ไหม? เราใช้เวลาปรับตัวนานไหม? กว่าเราจะรู้สึกว่า เออ มันก็อร่อยดี
อืม มันไม่อร่อย <laughs> มันไม่อร่อย ก็มันกินยาก แต่ด้วยความที่ว่า เราอะต้องเลือกระหว่างอาหารกับยา ใช่ไหม เออ เราก็มีความรู้สึกว่าอาหาร
<giggles> ยังไงก็ไม่อร่อย อืม อืม ๆ ๆ กินอาหารให้เป็นยาแทนใช่ไหม? จะได้ไม่ต้องไปกินยา เออ ๆ อันนี้ก็ดีนะ
ใช่ ถูก แล้วพอหลังจากผ่านไปปีหนึ่งเราไม่ได้กินยาแล้ว ยาเนี่ยคือเหลือเต็มเลยไม่ได้ไปหาหมอ ไม่ได้ไปรับยา
เออ